อืม ใช่ เหมือนแบบว่าเชื่อม เชื่อม เชื่อมคนให้ใกล้กันมากขึ้นนะคะ ในสถานการณ์แบบนี้นะ เวลาอยู่ห่างไกลกัน นะคะ แต่เวลาอยู่ใกล้กันเนี่ย อืม มนุษย์ก้มกันทั้งนั้น เลย ใช่ไหม?
ถูก ได้เลยค่ะ ใช่ ๆ ถือ ถือมือถือคนละเครื่องเนาะ <giggles>
ใช่ ๆ ๆ แต่ว่าแบบเวลา เวลาอยู่ไกล อยู่ไกล โอ๊ย คิดถึงคิดถึง อะไรอย่างเงี้ย ต้องแบบเงยหน้ามาวิดีโอคอลกันเนาะ อืม ยังไงแบบวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาเล่าเรื่องราวประเพณีของครอบครัวที่ทำทุกปีในวัยเด็กให้ฟัง แบบน่ารัก อบอุ่น น่าเอ็นดูมากเลยค่ะ ฟังไปก็แอบ หิว ไปด้วยนิดหน่อย เพราะว่ามีเรื่องอาหารเนาะ <chuckles>
ค่ะ ไปเถอะ ใช่ คือ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ใช่ ทุก ทุกประเพณีมีแต่ของกินค่ะบ้านเนี้ยค่ะ อืม ทางนี้ก็มีความสุขมาก ๆ นะคะที่ได้เล่าให้ฟัง เดี๋ยวมีโอกาสเราน่าจะได้มาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
<chuckles> น่ารักค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ